Ma guarda questo qua del trasloco è un po' emblematico di di ce ne sono tantissimi come ti dicevo. Ho un po' appunto un atteggiamento a, mhmm, a a a sottovalutare le cose perché ho ho sempre l'impressione che sia tutto facile, che sia tutto gestibile senza grandi tribulazioni e e quindi insomma hai ragione, quello che mi dicevi per il trasloco, dovrei essere un po' più ordinato, programmatico prima, magari perdere più tempo rispetto il poco che dedico di solito a valutare le le cose che devo fare e e e quindi da lì magari organizzarmi anche meglio, ecco, sì.
Mh-mh. Mh. Sì. Mh-mh. Sì. Ma la tua la tua settimana ad esempio, come com'è organizzata? Se è organizzata, oppure tu affronti ogni giornata, ehm, così come viene, senza programmare, com'è che funziona?
Ah no, il programmare non pro non programmo niente, cioè, mhmm, va vado in ufficio, quello insomma è è diciamo, ehm, routine, per cui insomma al di là della routine che so che devo fare a tal ora quella tal cosa, fino alla tal altra ora il resto insomma un po' come viene, ecco, non sono uno molto programmatico.
Nu eh. Sì. Mh. Okay. E t poi ti ritrovi però in in stress, corretto? In alcune situazioni?
Eh a volte sì, a volte sì, perché magari mi di prendo 2 appuntamenti per lo stesso orario, insomma sono un po' disordinato, ecco, sì.
Okay. Okay, un'agenda ce l'hai?
Eh no, no, un'agenda no, mai avuta. <chuckles>
Ah okay allora domani andiamo a comprar l'agenda oppure usiamo un'agenda un'agenda digitale, ecco. Quella è già una cosa che ti permette di mettere ordine nelle varie attività che hai da svolgere durante la settimana, okay?
Uh, mi s mi sa che è un buon inizio. Sì, sì, hai ragione, devo essere più ordinato. Ti ringrazio guarda, mi è stato davvero d'aiuto parlare con te.
Va bene. Figurati. Figurati, è stato un piacere. A presto.